<smacks lips> Şimdi sana, eee, bir sıkıntımdan bahsetmek istiyorum. Çünkü aslında bu dertten birkaç, ııı, zamandır, eee, muzdaribim diyebilirim. Eee, şimdi benim günlük hayatım çok stresli olduğu için, eee, yani, bir yandan okul okuyorum, bir yandan çalışıyorum, bir yandan sosyal hayatı idame ettirmeye çalışıyorum falan derken, eee, stres de çok, eee, ve gün içerisinde yapılacak işlerde çok fazla olduğundan dolayı biraz, eee, hani, uykuya, eee, çok fazla gerekli değeri veremiyorum diyelim. A, bundan dolayı da, eee, stres yapıyorum. E, tabii, stres yaptıkça aslında uyku daha da kötü duruma geliyor. Biraz aslında bu konuda seninle konuşmak istiyorum. Bana neler söyleyebilirsin, işte, ne tavsiyeler verebilirsin? Duymak istiyorum açıkçası.
Anladım. Anladım. Tabii. Evet. Ya, teşekkür ederim benimle paylaştığın için. Tabii ki, konuşalım. Eee, öncelikle birkaç bir şey daha bilmek istiyorum ki seni daha iyi anlayabileyim. Eee, mesela "okul" dedin, "iş" dedin, aynı anda yürütmeye çalışıyormuşsun. Eee, mesela genelde hangi günlerde kendini stresli buluyorsun ve hangi günlerde bu stresin daha da artmış oluyor?
Tabii. Evet. Eee, genelde hafta içi ya da, ııı, yani, şöyle söyleyeyim aslında çok böyle belirgin bir gün yok, yani, ama hafta içleri daha çok artıyor diyebilirim. Çünkü, eee, hani, biraz da kendimi şeyden dolayı stres yapıyorum. Şimdi bugün uyuyamıyorum, edemiyorum. Eee, yarın sabah nasıl daha kalkacağım daha, hani, "Uyumadım bile yarın sabah nasıl kalkacağım da dersime gideceğim?" falan diye. Çünkü benim derslerim hep sabahın 8.00'inde. E, şimdi 8.00'deki derse gidebilmek için benim, hani, evden 7.30'da çıkmış olmam lazım. 7.30'da çıkmış olmak için de 6.30 gibi uyanıp, hani, duşumu alıp kahvaltımı yapmış olmam falan gerekiyor.
Evet, evet. Ay, doğru. Of! Çok, çok erken.
Evet, çok erken ve, işte, hani, gün sadece okula gitmeyle de bitmiyor. Ondan sonra, hani, o yaklaşık 12.00'ye kadar dersim oluyor genelde. E, onun sonrasında, bir, hani, öğle yemeği belki arkadaşlarla şöyle bir yarım saat, hani, konuşma falan filan, a en fazla o kadar zaten, başka yapamıyorum. Sonra, işte, kütüphaneye gidiyorum ya da, ııı, işte, yurtta kalıyorum, ben yurt odama geliyorum. Eee, oturup ders çalışmaya başlıyorum. Tabii, bazen, yani ya d ya da şöyle söyleyeyim çoğunlukla %100 verimli olmadığı için 5 saat mesela, oturuyorum ders çalışmaya, 4 saatinde, 3,5 saatinde falan ders çalışmış oluyorum. İşte, eee, ondan sonra, hani, zaman bulunca da işte, biraz çalışıyorum, normal, hani, işte, bit çalışıyorum. Biraz, aslında, hani, o rahat bir iş. Eee, öyle bir şansım var, hani, o işi bulduğum için. Eee, hani, bu aslında, hani, bunları bir düşününce ç yani, şey de var, hani, şimdi ders çalışıyorum ama ödevim de var, sunumum da var. Şimdi bunları yapmak da çok, eee, aslında bana stres yüklüyor, zorluyor. Yani, çünkü dediğim gibi, hani, sosyal, eee, aktivite olarak biraz vakit geçiremiyorum ve bu benim, hani, eee, bunalmama sebep oluyor ve bu da, eee, benim, hani, uykuma vuruyor. Çünkü, hani, bu kadar çalışmanın üzerine daha geç saatlerde yatmam gerekiyor. Eee, geç saatlerde yatınca da diyorum ki: "Ya, işte, nasıl çıkacağım, nasıl, işte, uyanacağım sabah?" falan diye, diye aslında bazen uykusuz geceler oluyor. E, şimdi öyle olunca ertesi gün de biraz çöpe gitmiş oluyor. Eee, bu benim stresimi artırıyor da artırıyor, işte, böyle bir gidiş aslında, yani.
Doğru. Peki. Ne güzel, sevindim. Haklısın, evet. Ay, kötü olmuş, ya. Evet, bayağı bir kısır döngüye girmiş gibi bir durum. Aslında çalışman da gerekiyor, okulun zaten hep sabahları başlıyor. O sırada eve gelip der yani, yurduna gelip ders çalışman gerekiyor, yani, bu döngü içerisinde aslında stresle bezenmişsin ve belki uykunu, yani, belki değil tamamen uykunu etkileyen bir faktör fakt ııı, stres burada karşımıza çıkıyor. Eee, şimdi şunu da demek istiyorum. Mesela genelde insanlar, ııı, akşam uyuyamasa bile bir gün sabah erken kalkıp gününü çok yoğun yaşadığında ertesi güne çok yorulup bitkin düşebilir ya da, böyle durumlar çok görülüyor. Sende böyle bir etki olmuyor mu? Mesela, bir gün çok yoruldun, uykunu da alamadın ama hiç uyumadın gün boyu akşamına böyle bayılmıyor musun mesela?
Evet. Aynen öyle. Evet. Ya, tabii ki de öyle oluyo. Aslında demeye çalıştığım şey oydu. Hani, mesela bu kadar yoğun çalışınca e, tabii, birkaç yani, yaşımdan dolayı biraz genç olduğum için aslında biraz kompanse edebiliyorum bu durumu. Yani, işte, uykusuz birkaç gece üst üste, eee, hani, çalışmakta sorun olmuyor ama bunu mesela 1 hafta boyunca yaptıktan sonra... İşte, bir kere öyle bir şey yapmıştım ve ondan sonraki hafta ben neredeyse hiç çalışamadım. Bak neredeyse hiç. Yani oturuyorum, böyle, dersin başında; ne anlıyorum, ne odaklanabiliyorum, ne canım istiyor. Hiçbir şey sıfır. İii, böyle olunca da, işte, stres artıyor. Eee, şimdi bunu da yönetmek lazım. Çünkü bu stres artınca, hani, sağlık olarak da kötüye gidiyor ve, hani, uyku olarak da, eee, gidiyor ve, hani, rahat da uyuyamıyorum. Tamam, ya, bir şekilde uyuyorum ediyorum ama, eee, hiç rahat olmuyor. Böyle, eee, tedirgin olduğum için neredeyse her 2 saatte bir uyanıyorum. Ya, zaten hepi topu 5 saat falan uyuyorum. E, bir de o bölününce iyice kötü oluyor. Yani, aslında bilmiyorum bu nasıl düzelecek? Biraz onu araştırıyorum aslında. Yani, senden bir tavsiye gelirse de çok me memnun olurum.
Hımm. Güzel. Ya, sıkıntı olur. A. A! Bütün depolarını... Evet. Kesinlikle. Çok haklısın, evet. Doğru haklısın. Tabii ki, tabii ki. Şimdi durumu daha dah daha daha iyi anladım, eee, ve şunu demek istiyorum, mesela bazı uygulamalar yapabiliriz seninle. Mesela eve geldin, ııı, okulundan ve çalışman gerekiyor, evet. Ama öğlen uyuduğun mesela bir 10 dakika bile gece uyuduğun 1 saate denk düşebiliyor. O yüzden, eee, öğlen uykusu dediğimiz, yani, aslında sadece bir 15 dakika kestirmek mesela hem zihnini kahve içmiş olmandan daha daha güzel hale getirir, ayık hale getirir hem de gece de zaten belli bir zaman geldiğinde uyumana sebep olur. Çünkü uykunu almış olarak uyanmayacaksın. Sadece 15 dakika kestireceksin. Bunu deneyebilirsin mesela. Çok yorgun hissettiğinde zihnini açabilmek için ya da gece, eee, daha stressiz uyuyabilmek için, gün boyu verimli geçirebilmek için önce aslında, bir 15 dakika kestirmeyi deneyebilirsin ya da akşamları bir papatya çayı olur ya da, böyle, bir rahatlatma amaçlı, eee, özellikle yeşil çay türlerini öneriyorum. Bunlar çok iyi gelebilir mesela.
Evet. Evet. Anladım. Anladım, evet.
Bu konuda ne düşünüyorsun, bu 2 tavsiye hakkında?
Evet. A, evet. Aslında 2'nci tavsiyen bana çok daha uygun diyebilirim. Çünkü aslında ben gün içerisinde, eee, uyumayı pek sevmiyorum. Çünkü hani mesela dedin ki ya, 15 dakikalık uyku falan, dedin. Hani, bu 15 dakika olmuyor. Özellikle benim bu yoğunluğumu düşündüğüm zamanlarda. E, şimdi ben, mesela, eee, eve hadi diyelim ki saat 13.00'de geldim. Ben yatsam, büyük ihtimal 16.00'ya kadar uyurum. E, şimdi ondan sonra kendine gel, işte, ondan sonra, tabii, acıkacaksın, işte, yemeğini ye. İşte, o uykulu hâldeyken açılıp, işte, derslere başla falan derken, hani, 18.00-19.00 falan olacak. Ondan sonra, hadi, diyeceğim ki hadi gece 01.00'e kadar çalış. Ya, yine aynı şey olacak aslında ve, hani, mutlu da olmayacağım. Ama, eee, bu, hani, 2'nci dediğin şey, işte, bu bitki çayları; papatya çayı olsun, yeşil çaylar falan filan, belki bunun benim, işte, stresimi azaltmasında, hani, biraz daha rahatlamamda yardımı olabilir. O yüzden, hani, güzel bir, eee, tavsiye. Bu konuda teşekkür ederim. Ama şimdi benim sana şöyle bir sorum daha var. Yani, eee, aslında, hani, senin de yorumlayacağın gibi, anlayacağın gibi, benim aslında uykumun kalitesi, benim günlük yaptığım işlerle alakalı ve gün içerisinde ne kadar stresli olduğumla alakalı. Şimdi o yüzden, hani, gün içerisinde ben bir şeyleri düzenleyebilirsem, eee, işte, daha düzenli bir hayatım olursa, biraz daha, hani, sosyal, eee, a aktiviteye daha çok zaman ayırabilirsem falan, eee, sanki, eee, uykularım da biraz daha düzelmiş olur diye düşünüyorum. Şim b öncelikle bu konu hakkındaki yorumun ne? 2'nci olarak da e, bunu yapabilmek için bana ne önerirsin?
Anladım. Ya, evet. Ya. Doğru, haklısın. Hıı. Ne demek. Tabii. Tamam. Hıh. Tamam, şimdi hayatını düzene sokmaktan bahsettin. Tabii ki uykunun temel, eee, uykuya güzel dalabilmenin temeli budur. Zihnindeki odacıkları kapatmaktan başlar. Çünkü zihninde tamamlanmamış bir görevin varsa ya da gün içerisinde kendini rahatlatmadıysan ya da aklının bir köşesinde hep yapmak istediğin şeyler kaldıysa akşam gün boyu onu düşünürsün. Yani, uyuduk uyuduktan sonra bilinçaltında sürekli bunu düşünürsün. Bunun olmaması için aslında gün içerisinde, dediğin gibi, bir listeleme yöntemiyle veya, ııı, bunu sıraya sokarak veya istediğin aktiviteleri yapmak açısından bir düzen oturtman lazım ki beynindeki o istekler, istek odacıkları kapansın. Yani, şimdi, mesela günlük sosyalleşme olur ya da bir spora gitme olur, başka bir şey olur, bunları yapabilmek için zaman bulabiliyor musun? Genelde anlattığından çünkü ders çalışman gerektiğini anlıyorum ve çok yoğun olduğunu anlıyorum. Eee, bunu ama sosyalleşmeye de zaman ayırman lazım ki her zaman dersle enerjini tüketme. Çünkü gençsin, tamam şu an kullanıyorsun o enerjiyi ama ileride bulamayabilirsin bunu. Bunu dikkatli kullanmak da lazım. O yüzden derse başlamadan önce spora gitmek mesela güzel olabilir, seni dinç tutar, eee, ya da dersten sonra ödül gibi sosyalleşmek olsun, arkadaşlarla kafayı boşaltmak için dışarı çıkmak olsun, çok güzel bir aktivite de olabilir. Bunlar hakkında ne düşünüyorsun mesela?
Evet. Anladım, evet. Evet. Aynen öyle. Doğru. Aslında güzel bir tavsiye spora gitmek. Çünkü ben, hani, geçmişimde de sporla bayağı haşır neşirdim. Eee, özellikle, hani, küçük yaşlardan itibaren başladım spor yapmaya. Eee, o yüzden, hani, sporun, eee, benim üzerimde nasıl bir, eee, etki bırakacağını az çok biliyorum ve, hani, dediğim gibi, beni daha, hani, eee, düzenleyebilir bu. Ama, işte, dediğim gibi, hani, burada çok güzel bir plan yapmam gerekiyor ki ben, işte, normal okulum olsun, ödevlerim olsun, ders çalışmam olsun, sosyalleşmem olsun, işte, çalıştığım işte, eee, çalışmaya devam etmem olsun ve bunun üzerine bir de spor olsun. Eee, işte, bunları, işte, ekleyebilmek için aslında çok güzel bir plan yapmam gerekiyor. İşte, bunu nasıl yapabilirim sence?
Ne güzel. Evet, evet. Evet. Hımm, güzel, <chuckles> güzel yerden yaklaştın. Bunu, eee, zaman çizelgesi oluşturarak başlayabilirsin. Eee, hangi saatler arasında nereye gidiyorsun ve ne yapıyorsun ve belli saatlerden sonra da uyuma çizelgeni sıkı tutman lazım. Mesela, akşam 11'den sonra ben net bir şekilde hiçbir şeyle uğraşmayacağım. Hatta ekran süremi bile azaltacağım, eee, ki kaliteli uyuyabileyim, demelisin. Bu konuda da sıkı ilerlemelisin. Yoksa, eee, beynin hangi saatte uyuyacağını bilmezse gününü de ayarlayamaz. Aslında o listeye beynini uyarlaman lazım. Yani, saat aralığı çiz, o aralıklarda neler yaptığını yaz, bir boşluğunu gör, onu somutlaştır, zihninde kalmasın hiçbiri, odacıkları kapat ve akşam da belli bir saatten sonra uyumaya ayırıp mesela dişini fırçalayıp bir rutin olarak hep ay aynı şeyleri yaparak uykuya gidersen beynin bir zaman sonra çok kolaylıkla uykuya da dalacaktır.
Evet. Evet. Aynen öyle. Eee, gerçekten çok, hani, mutluyum bunu seninle konuştuğum için. Beni çok güzel anladığını düşünüyorum. Eee, yorumların falan hep çok, eee, güzel ve yerindeydi. Ayrıca verdiğin tavsiyeler de çok güzeldi. Eee, gerçekten, hani, bunların hepsini bir kenara not aldım. Eee, ve bunu, hani, ileride deneyeceğim ve nasıl bir sonuçla karşılaştığımı gelip tekrardan sana anlatmak istiyorum. O yüzden, eee, hem teşekkür ederim hem de görüşürüz diyeyim sana.
E, ben de mutlu oldum. Mutlu oldum. Evet, çok istiyorum. Görüşürüz.